Ouais.
Mmh. Je sais c'est pas si ça ce passait comme ça? Ça c'est ça dépend?
Bah moi ça dépend. Moi ça dépend, ouais. Ça dépend de l'activité, ça dépend de l'endroit. Mais heu, mais si par exemple, heu, c'est le mét je dois prendre le métro, je dois prendre le RER D et que c'est bondé, ça j'aime pas.
Mmh mh. D'accord. Ouais. Ah ouais, ça je peux comprendre! Ah non! ouais, si c'est, heu, quand quand
Ouais, on est tous collés serrés comme des sardines.
Ouais, bah, en fait, heu, le pire c'est les grèves. Ouais. Ouais, quand il y a des grèves, heu, ouais, <laughs> je sais pas qui aime ça.
Ouais, j'aime pas les grèves. Plein de retards, plein de trains retardés
Ouais. Et et après quand tu prends le train, bah, tu peux soit pas rentrer, soit pas sortir, tu vois, c'est c'est compliqué et en plus de ça, tu tombes sur des gens qui sont malhonnêtes aussi, donc heu, c'est compliqué, ouais. Mmh.
plein de trains supprimés aussi. Exactement. Ouais, ouais, tout à fait.
Mmh mh. Moi c'est pour ça que je ça fait longtemps que je prends plus. Parce que je sais quand il y a un tu sais, un train où où où c'est bondé, j'ose même pas rentrer, j'attends plusieurs trains après pour, heu, changer.
Tu as tout à fait raison <chuckles>
Mmh.
et j'aurais fait pareil!
Ouais, ah non, moi, c'est q j j'ai trop de mésaventures qui me sont arrivées, donc je me dis: «Non, c'est bon». <chuckles> Moi et les métros, ça fait 3. <chuckles>
Ouais, moi des fois des fois j'attends, ouais. Si je vois que c'est trop bondé et que c'est c'est un métro qui passe toutes les 2 minutes ou toutes les 4 minutes, j'attends.
Mmh mh. Mmh. Ouais. Oui, heu, mais si, par exemple, toutefois, heu, c'est marqué 20 minutes, est-ce que tu attends?
20 minutes, non.
Non? OK.
Mais heu, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de prendre, heu, la 4 ou le la ligne 4 ou la ligne 9, et heu, ces lignes là, ça passe toutes les 4 minutes. S'il y a pas de retards, j'attends.
Mmh mh. Ouais. Ah ça va! OK, OK.
Ah oui, oui. Bah avant j je faisais mes études à Montreuil et donc je devais prendre la ligne H, ensuite la 9 et la 4, pour ensuite prendre un bus.
Ah ouais de tu prends? OK. C'est ça. Ah ouais, c'est beaucoup.
Ouais, bah j'avais 1 heure 30. pour y aller!
Ah ouais, ça fait ah oui ça fait beaucoup! Et et là aujourd'hui tu fais pareil ou pas du tout parce que tu as là tu as un autre, heu, niveau? OK, OK. Han! Mais ça fait trop loin! 1 heure 30!
Ouais, ouais. Ah non, non, pas du tout. Ouais, ouais. Ah mais c'était fatigant!
Et beh, oui, j'imagine bien, parce que même pour le retour, heu, le retour sera plus long, non? Parce qu'il y a plus de monde?